Hello po!
Hello, magandang umaga!
Magandang umaga po sa inyo, kumusta po kayo?
Okey lang, eto medyo na-i-stress ako kasi naglilipat kami, ikaw ba?
Hmm, 'akin po ito nagpapahinga po habang nagbabantay po ng niluluto ko pong ano, ulam namin para sa tanghalian pero, 'yun din pare parehas din po pala tayo medyo stress po kasi ano mag-e-end of the month na naman po, eh. Kasi dami na naman pong bayarin mag-co-compute na naman. <laughs>
Kain. Mm, ay bakit? Ay. M Ay totoo yan. Mm, si si Judith. <chuckles> Si Judith 'di tayo nilalayuan.
Opo, si Judith. <chuckles> Opo. <laughs> Pero.
Oo nga lubayan niyo kami. <chuckles>
<laughs> Matanong ko po kayo kasi ano po, eh, um, gusto ko lang din pong makahingi po kahit papaano ng advice. 'Pag ano po sa mga panahon po na na i-stress po kayo paano niyo po nilalabanan yung stress po ninyo sa pang araw-araw?
Ay, oo ano yan? Hmm. Ay, oo naman. Mm. Ay ang ganda ng tanong mo, ah, makipagsuntukan, 'di joke lang. <laughs> Ano 'no naghanap ng away sa labas, oo pisikalan. <chuckles> Ano para sa akin, ano 'to, eh, advice din sa'kin ng kaibigan ko dati mag-meditate. Alam ko parang ano siya 'no parang alam mo 'yun yung mga, meditation parang iba yung dating parang nakaka-ano parang nakakailang kasi parang, "ah, meditation 'di ko alam" pero kahit 5 minuto lang na, ha hanap ka lang kahit sa YouTube ganyan, 5 minute med meditation isa di mo minutong 'yun ano, humihinga lang ako kumbaga, ah, tina-try kung pang i-reset ba yung utak ko, kasi parang minsan natutuliro na ako, eh, parang dami ng nangyayari, 'di ko na maintindihan.
Hmm, ay! <laughs> Pisikalan. <laughs> Mm, oh! What. Opo, opo. <chuckles> Opo. Opo. Mm.
Pero, ayun.
Sa dami kumbaga po na-fa-flooded na.
Mm, talagang gano'n parang ikaw ba, ano ba yung mga ginagawa mo sa kapag na-i-stress ka?